そうなんですよ。伝わりっていうか、な何ですかね、き気持ちがね、文章だからなんかこう気持ちがそこまで、うん、こもってんのかどうかもよう分かんないっていうのもありますよね。なんか本人の口から聞きたいっていうのはありますね。それは電話であってもいいんですけど。電話かええ。
うん。 うんうん。 うん。あ、ちなみに、ララブレターとかどうですか？お手紙。直筆。
いいんじゃないですか、ラブレター。
書いたことあります？ちなみに。
ありますよ。<laughs> 小学生の頃とか。可愛い。<laughs>
わあ！ああ！好き。てき。<laughs>
はい。ありますねありますね。<chuckles> 恥ずかしい。<chuckles> <chuckles> はい、あります？なんかあえてね、 おてが
ねえ。可愛すぎ。<laughs> 可愛すぎる。 あ、はい。本人に対してのラブレターはないな。なんか、あのそれこそよくないけど、授業中に回し紙っていって、こうみんなその書いた紙を回してくのあるじゃないですか。あんなので、そのなんか、誰々が好きだぜみたいな話をしたりとかはあるんですけど、本人にラブレターではないな、私。ないですね。え、書きたかっ
ないですか？うん。 うん。ああ、ありましたね。うんうんうん、ありましたありました。うん。うんうん。 おお、なるほどなるほど。本人にはない。 ないですか。そっか。なんか流行ってたんですよね、クラスで。私の時。分かんないんですけど、なんか、なんか分かんないんですけど、なんかそういうなん恋バナになって。
流行ることあります？<laughs> うん。 はいはいはい。
で、なんか気持ち伝えたいけど、なんかとかっていう話になって、じゃ、みんなでなんかこう好きな人に手紙書こうよみたいな。なんかそういう感じのがあったんですよ、なんかなんかよく分からないんですけど。で、書いて
<laughs> ええ。うはははは、うん。
で、なんか渡して、もうなんかすごいシャイな人は、「あ、私渡せない」みたいな。「じゃあ、何々ちゃんが渡すよ」みたいな。なんか友達が「ちょっと、何何々君」みたいな <laughs> っていうのもありましたし。そう。うん、そういうのはありましたね。
うん。 <chuckles> はいはいはいはいはいはい。へえ。

はい。好きな人に気持ちを伝える時どうやって伝えますか？どうやってって、これあの手段かな、手段。はい。
はい。えっと、ええええ。 どうやってどうやって、手段。 あ、でも私は、ん、あ、めん場ああ、でも、場 <laughs> あの、なんていうんですかね、状況による気がするですよね。例えば、好きな人が近くにいれば、直接会って言いたいタイプですけど
うん。 場？<laughs> ああ、はい。うん。 うん。 おお、偉い、はい。うん。
でも、何て言うんですか、遠距離だったらしょうがないすよね。<laughs> SNS かなみたいな。<laughs>
うん。 いや、ま、そうですけど、 初から遠距離から トすることって、あんまり、いやなくはないか。うーん、うん。
ああ。 うーん、あ、そっかそっか。ないですか？あんまり。
たぶん ええ。あんまり、それ、 タートする きは、だい 近距離、い私の、 ちのケースでいうと、そっか、遠距離流れるっていう 繰り返して たんで。<laughs> 悲しは最初から っていうのは私、経験な つね。え、むあります？
うんうんうん。 ああ、なるほどなるほどなるほど。そっか。 あ、ないですか？ 最初から？ああでもね、確かに、あ、そっかそっか、そう考えると、そうですね、最初からはないですね。途中でっていうのはありますよね。
うん。 うん。うんうん、ふん、あれ、なんか対面対面か、たいまず対面か、対面非対面かっていうところで一回ハードルがあって、で、非対面んで行く場合は、非対面で電話なのか、メールとか LINE とか文章なのかっていうので多分、分岐があるじゅと思ってるんすね。
はい。そっか。 うん。うんうん。 うんうんうん。 はい。 うんうん。おお。 なるほどですね。そうか。
それでいくと、対面で行き行けます行きます？
行きます。潔いタイプなんで。<chuckles> 私対面行きます、対面。はい。うん。
あ、ああ、すごい。潔い。 え、それはあの、すごいやらしい言い方なんです、勝率が低そうだなと思っても対面で行けます？
ああ、難しい。大体勝率低低いのはあんまり聞けないかな。どうですかね、え、勝率低い。え、じゃあ、そう、勝率低くて
勝率低いのは行かない。<laughs> <laughs> うん。 うん。
え。どどうなんだろう、ケースバイケースやつだよね。だってわかんないけど、ずっと LINE とかでやり取りしてたら、LINE で言うかもしれないすけど。
え。<laughs> う、ふん、うん。 はい。 うん。 あ、その流れで？